Então, era meio que eu estava determinado a ter esse objetivo, né, a realmente realizar essa prova e tirar uma uma nota boa. Então para mim foi eh, realmente não pesou, assim, foi, eh, foi algo que realmente eu estava determinado para fazer, então não foi algo como posso dizer, algo que me fez falar: "Poxa, eu não e eu não quero mais, eu quero desistir". Isso, exatamente. Então foi algo sacrificante, então foi algo que realmente me fez, eh, determinado para para fazer isso, né. Então eu para para tirar, né, se pre para para se preparar, eu assistia video aulas, eu ia em todas as as tarefas que ela tinha dado, eh, o livro o livro, assim, não ajudava muito, assim, mas <chuckles> É, era era era algo, né, era algo para para para treinar. Mas, então pois é.
Tá. Uhum. O algo sacrificante, alguma coisa. Tá. Uhum. Ah, legal. <laughs> Aham. Você estava no ensino médio, quando isso aconteceu?
O isso daqui eu me lembro, nossa, isso foi eu acho que no 9º ano ou no 8º ano, foi no meu Deus, faz tanto tempo, acho que foi no 8º ano, eu lembro. <chuckles>
Ah. Tá, legal. E, assim, você tinha, eh, alguma matéria favorita ou você es todas as suas matérias eram iguais para você em termos de gostar ou não gostar, por exemplo?
Ai, ai, hum. Uhum.

Ah, minha matéria favorita era inglês mesmo. Eu gostava muito de inglês. Que era era uma matéria fácil, né. Era sim, exatamen era uma matéria fácil, porque, <chuckles> no Brasil, ele só ensinar verbo to be. Aí, pronto. Era só isso todos os semestres. Aí se tornava a favorita. Mas, tirando inglês, eu acho que minha favorita era biologia ou, hã, qui quim eu não vou falar química, não. Química era fácil pra mim, mas não era minha favorita, não. <laughs> Ah, minha favorita, hã, o que era mais? História, história. Eu gostava de história também. História era legal, mas pô aham. <laughs> Mas uma que eu odiava mesmo era filo física. Hum, oi? Eh, f hoje em dia
É. É, r razoável. Uhum. É verdade. <chuckles> Aham. Tá. É mesmo? Legal. E hoje em dia? Física. É, física era difícil, física e matemática, né.
Ih, nossa, matemática era minha pior. Física, matemática. Eh, f filosofia não. Filosofia até gostava também. Mas, hoje em dia, eh, eu estou no no college, né, eu estou no college longa distância, estou fazendo virtual. Eu estou fazendo, eh, eh, essas matérias por partes, né, então, agora eu tinha feito, eh, anúncio público, acho que é o nome no português. E agora eu estou com uma classe de de saúde. Então eu estou aprendendo sobre, eh, ansiedade, eh, essas coisas sobre saúde, né. Então, tá tá sendo legal. Estou gostando até. E, pois é, espero <chuckles> espero continuar com com isso de gostar essa dessa matéria.
Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Tá. E você teve, assim, alguma coisa desse nessa sua nova fase? Porque aí você f está falando que você fez o o o ensino fundamental 2 no Brasil, pelo jeito. E aí você fez, ah você está fazendo college aqui nos Estados Unidos. E você tem algum momento da em alguma porque uma em outra língua que você está estudando. Tem alguma coisa que você que te deixou feliz algum momento que te deixou feliz de aprender alguma coisa nova aqui nos Estados Unidos enquanto você está na college?
Uhum. Uhum. Uhum.

S hum. Assim, no no Brasil eu não gostava tanto, assim, né. A língua e tal. Mas morando nos Estados Unidos me fez ver o qual importante e bom o português é. E e quão qual legal ele é, né. A língua língua é é diferente. A língua é eles falam que é um espanhol mais, eh, picante. Então é muito legal. Mas, então, eu eu eu gostava muito da minha professora. Considerada eu considerava ela uma 2ª mãe. Aí, eu tirei nota baixa, né. Eu: “Poxa vida. Eu tirei nota baixa. Não queria isso”, e tal. Aí hum.
É? Aham. Certo. Então então, assim, você não gostava do português, mas gostava da professora de português. Ó, que bacana, legal.
Uhum. Hum, não, ela era uma e então, ela era muito gente boa. Ela era muito paciente. Eh, ela realmente ensinava. Eh, que mais? Ela era uma ótima professora. Ela gostava de contar história também e eu achava isso muito legal. Aí tá certo. Aí, ok, então, né, no próximo eu falei pra ela, né: “No próximo teste que você tiver de português, eu vou fechar a prova”, né? Que é tirar 100% da prova. Aí tá certo. Aí eu estudei e tal. Passei dias, assim, estudando. <laughs> Aí chegou o dia, né. Mo o dia da prova. E e foi lá o dia da prova. Fiz lá a prova. Legal, eh, "era era múltipla escolha. Eu acho que era múltipla escolha". Bom, tá certo. Eu terminei a prova, dias depois, estava lá: fechei a prova. Então, depois desse dia, eu eu lembro até hoje, né, eh, é v era muito legal isso de de me deixar muito feliz quando, realmente, eh, a gente eu eu me me destacava, né, pra fazer as coisas pra fazer, eh, o o meu dever, né, que, como estudante, era estudar. Então, <chuckles> eu eu fiquei muito feliz esse dia.
Uhum. Uhum. Olha, comprome se se comprometeu. Uhum. Tá. Olha. Uhum. Uhum. Certo. Tá. Então você ficou feliz porque você se comprometeu com a professora que ia z tirar nota máxima e que você conseguiu. E você né, Isso foi a sua realização pessoal que te a deixou muito feliz. E como foi esse processo? Enquanto você estava estudando, era uma prova substitutiva? Era uma 2ª chance? Ou era uma outra em uma outra época que você fez essa prova? Um outro bimestre, enfim. Era conteúdo novo? Ou era conteúdo que você já tinha estudado?
Uhum. Hum, sim. Uhum. Era